हुँ, हुँ। हाँ, प्रभावित तो हुई है, कहीं न कहीं क्योंकि स्मार्टफोन का ऐसा उपभोग नहीं हुआ है कि जो 100 पर्सेंट अ, अच्छे तरीके में सकारात्मक लेके गए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कहीं न कहीं नहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला हुआ है, वो सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर जो अ, जो छोटे हैं किशोर अवस्था में हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव आया है क्योंकि जो स्मार्टफोन जो होता है ना क्योंकि उसका जो स्क्रीन होती है, तो उसके अंदर जैसा जो इंटरफेस होता है गेमिंग वीडियोज तो वो बहुत ज़्यादा उनको एक टाइप का लत लगा सकता है ऐसा स्मार्टफोन ने प्रभाव डाला हुआ है और जैसे कि अभी बच्चे बिना स्मार्टफोन के खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर उन्हें बाहर खेलना पसंद नहीं है स्मार्टफोन में वो लोग ज़्यादा टाइम करते हैं, तो उसका असर क्या हो रहा है वो इतना बार स्क्रीन को देख के और वीडियोज़ देख के उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, तो इसमें मेरा ये ख़याल है आप इस पर अपनी खा क्या राय देना चाहेंगे?
जी, जी। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। अच्छा।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 देख के। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ।

जी, नमस्कार। कैसे हैं आप?
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो?
जी, बहुत बढ़िया।
हुँ, चलो फिर स शुरू करते हैं, टॉपिक के बारे में।
अ, अच्छा।
तो टॉपिक ये है कि स हाँ।
मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो स्मार्टफ़ोन हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपके स्मार्टफ़ोन ने आपके जीवन पर कोई असर डाला है? आपके जो रिश्ते हैं, उन पे कोई ऐसे डाला? प्रभावित हुआ है उसके ऊपर स्मार्टफ़ोन? जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, स्मार्टफ़ोन हम कैसे हम कैसा उसका उपयोग करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर हम अच्छे तरीके से स्मार्टफ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो सामाजिक संबंधों को काफ़ी अच्छे से अ, प्रभावित करता है। तो सबसे पहले मैम आप ये बताइए कि स्मार्टफ़ोन ने आपके दैनिक जीवन को कैसे बदल दिया है?
अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा।